Hem, qu'est-ce que je lui dirais? Mmh, je lui dirais, heu, de de bien préparer, heu, son voyage. 1°, parce qu'en fait, heu enfin je veux dire il faut pas commencer peut-être «trop fort» entre guillemets enfin si c'est quelqu'un qui est jamais sorti, heu, de sa zone de confort, il faut peut-être pas se lancer dans un voyage qui va complètement, heu heu, le bouleverser, être super super loin de sa culture. Heu, peut-être, heu, si on voyage pas beaucoup, déjà commencer en Europe, il y a plein de choses à voir et c'est des cultures qui sont très proches.
Mmh mh. Ouais, bouleverser. <laughs> Ah c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses en Europe. On a des cultures très variées, heu, les uns des autres.
Oui. Oui, voilà, c'est ça et puis, heu, pour le coup, c'est c'est facile d'accès, heu, enfin parce que le voyage, c'est toute une organisation. Enfin si on est jamais parti, heu, prendre l'avion pendant je sais pas combien d'heures, heu, heu, faire des escales, heu, savoir, heu, où on va dormir. Tout ça, heu, ça peut être une, heu, une source de stress et heu, et c'est pas le but du voyage donc vraiment, heu, se préparer et surtout, heu, savoir, heu, s'écouter et poser ses limites. Heu, pas se lancer dans un défi, heu, complètement fou, heu, alors que peut-être qu'on est pas prêt. Après il y a des gens, ça leur convient, hein de de se mettre, heu, de se confronter à
Mmh mh.
à des choses, heu, difficiles, à l'inconnu, heu, sans pouvoir, heu, s'exprimer. Dans un pays par exemple je suis allée en Chine, heu, enfin on peut parler avec personne en fait, heu, personne parle anglais, heu, enfin si on est pas préparé à ce genre de chose, heu, il faut, heu il faut faire attention quoi. Mmh. Parce qu'il peut il peut y avoir des choses assez, heu, cocasses, heu, si <chuckles> si on se lance sans savoir.
Ouais l'inconnu total. <laughs> Ouais, c'est clair. <chuckles> Ouais. <chuckles> De toute façon dans bah, dans le voyage, il y a il y a toujours, heu, des des des moments un peu cocasses.
Moui.
Hem, en y repensant, si jamais tu devais faire quelque chose de différemment, ce serait quoi?
Faire quelque chose de différemment, heu, en Égypte? On p on parle toujours de ce voyage là?
Ouais, on bah, par exemple, ouais, vu que c'est le voyage, heu, dont tu as parlé, ça peut en être un autre si tu veux.
Mmh. J'ai pas vraiment, heu vu que j'étais petite, heu, j'ai pas vraiment de souvenir de ce que j'aurais pu changer.
mais peut-être que dans le cadre d'un autre voyage où où par exemple, tu étais pas forcément bien préparée comme tu le disais enfin, dans d'autres, heu, enfin, pour quelqu'un qui n'est pas toujours on peut jamais être super bien préparé
Mmh. Non. Non non, mais je disais ça dans le sens, heu, se renseigner par exemple sur les r coutumes locales. Heu, savoir un peu, heu, avoir un peu un itinéraire, heu, défini, si enfin, hem, après, hem, moi je peux partir sans itinéraire sans problème, mais je vais pas le faire dans un pays que je connais pas du tout par exemple, heu, que j'ai pas un peu étudié avant quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Je pense que tu peux le faire, mais voilà, c'est c'est c'est si jamais tu te sens suffisamment en sécurité, heu, pour te lancer.
Voilà, mmh. Voilà exactement. Heu, mais non j'ai pas d'exemple, heu, où j'aurais peut-être changé quelque chose dans ma façon de faire.